ああ、なんか、でも、なんていうんですかね、地元の人もちろんその地元の人と交流するのは、なんて言うんすかね、別に嫌ではないんですけど、ででもやっぱその、自分が今まであの、い行かなかっい行ってみたかったくあの、国とか地域とかの、なんかそういう、あの観光地で、そこにいる人たちの、なんていうんですかね、価値観だったり考え方とか、ま、どういう人たちがいるっていうのを結構知ることが結構好きなので、なんか、すま、それを聞いた上で、あ、こういうところはこういう生活をしてたり、こういう考え方をしてたりっていうのは、なんか幅広く、りなんか自分の近くの地元だけじゃなんか、なんていうんですか、世界が狭いっていうか
うん。 うんうん。 うん。 うん。 うんうんうんうん。 うんうん。 おお、いいですね。うんうん。 うん。 うん、うん。 うん。 うんうん。うんうんうんうん。
あの、なんていうんですかね、なんか閉じこもっちゃう感じがするので、ま、結構そうですね、やっぱ観光スポットとかに行って、そこの人たちと交流するっていうのは、一つ、なんていうんです、大きなあの、なんていうんですかね、自分の中で考え方の変化だったりっていうするチャンスでもあるので
うんうんうん。 うん。 うん。 うーん、素晴らしい。うん。
あ、ま、そうです、そうですね。逆にどうですか？なんか
いや、ほんとにね。私はね、あのね、行くんですよ、いろいろね、旅行行くんだけど、あんまりね、あの、関わりたくない感じ、あの、地元の人とかね。なんでしょうね、何だろうね、何だろう。何なんでしょうね、なんか別にそんなに社交的じゃないとか、そういうのじゃないんですけど。
ああ、はいはいはい。 あ、なるほど、はいはい。 なるほど、はいはい。 はいはいはい。